<laughs> โอเค แล้วถ้าเกิดว่าเรา เราได้ไปอยู่ในโลกนั้นจริง ๆ อะ ถ้าเกิดว่าเรียนจบมาแล้วอะ ส่วนตัวคุณอะได้มีไอเดียไหมว่า เฮ้ย ฉันจะไปทำอาชีพอะไรในโลกนั้น ๆ ดี อย่างเงี้ยนะครับ?
โอ้โฮ ถ้าในโลกเวทมนต์ของแฮร์รี่ พอตเตอร์เนี่ยก็มีหลายอาชีพเลยนะ ถ้าให้ยกตัวอย่าง แบบว่าเหมือนเจนของแฟนแฮร์รี่เนี่ย เขาก็แบบไปเป็นนัก เอ่อ ขี่ไม้กวาดใช่ไหม แบบว่าจำชื่อกีฬาไม่ได้ แต่ว่าเป็นกีฬาด้วยแบบในการขี่ไม้กวาดที่แฮร์รี่ พอตเตอร์ อา ใช่ ๆ แล้วก็แบบไหนจะมีนักปรุงยา นักเลี้ยงมังกร ไหนจะนักเลี้ยงสัตว์วิเศษ แล้วก็ไหนจะแบบนักกฎหมายเวทมนตร์ กระทรวงเวทมนต์ หรือ หรือแบบหลากหลายอย่างอะ ถ้าให้เราเลือกเหรอ เรา สุดท้ายแล้ว เราก็อยากเลือกแบบอาชีพที่เราแบบได้พักผ่อนน่ะ อาชีพ ที่เราแบบว่าได้ ได้ทำอะไรที่แบบที่เราชอบเราก็คงแบบ อยากดูดวง หรือไม่ก็อยากปรุงยาวิเศษ เลี้ยงต้นไม้ อะไรแบบเนี้ย เราก็เลยงงมากเลยนะคะว่า ทำไมถึงฉันต้องไป ไปอยู่บ้านสลิธีริน เอ่ย แบบว่า ทั้ง ๆ ที่แบบว่าความเป็นจริงฉันน่าจะต้องอยู่บ้านฮัฟเฟิลพัฟมากกว่ามั้ง อะไรแบบเนี้ย <chuckles>
อ๋อ ควิด ควิดดิชใช่ไหม ใช่ควิดดิชไหมครับ? อา <chuckles> อืม ครับ <laughs> อืม <chuckles> อ๋อ ก็จริงครับ เออ พอ พอพูดถึงว่าใจ ใจของคุณเนาะอยากจะได้ ทำอาชีพที่อะไรที่มันสงบ ๆ มากกว่าที่จะไปวุ่นวายไปแข่งขันกับคนทั่วไป อย่างงี้เนาะ มันก็ค่อนข้างที่จะไม่ตรงอยู่บ้าง แล้วถ้าเกิดว่าพูดถึงนอกจากเรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์แล้วมันยังมีโลกอื่น ๆ อีกไหมอะครับที่คุณแบบ เออ อยากจะไปลองอาศัยอยู่ อยากจะเข้าไปอยู่อย่างนั้นอะครับ